إيه ده، إيه السرعة دي؟ إيه الكروَتة دي؟ <chuckles>
-لقيت ال لقيت يا جماعة أنتم بتتكلموا جد؟ آآ أنا كنت خلاص صرفت نظر أساسًا. <laughs>
نَعَم طبعًا. أيوه. <chuckles>
فعايز أقول لك الموضوع جِه فجأة كده.
طبعًا بنيت ح بنيت خطط كتير وضبّطت نفْسك على وضع تاني، أو على شغل تاني وخلاص آه، إمم.
أيوه طبعًا أنا ضبّطت نفْسي إن أنا قاعد هنا، أنا خلاص في بلدي وموجود وخلاص هرتّب الفُ فلوس العربية جاهزة أو مُقدّم العربية جاهز، و والبنت خلاص ودّيتها الحضانة، وأمّها بتودّيها وتجيبها، وعقبال ما أجيب العربية والشغل مستقر، وشُفت لي مصلحة على النت باعملها
بالضبط. م ما خلاص الحياة كاملة، بس هو الفكرة إن أنت أ أ يعني أ إزاي كان واقع الموضوع عامل عليك إزاي؟ يعني فكّرت إزاي لأول و ل وهلة كده أول ما ات جات لك المكالمة، إيه الإحساس اللي وصل لك يعني، واتصرّفت إزاي؟
لمّا جالي الmail ده لمّا جالي الmail ده قالوا لي، يعني قالوا لي في الmail كده بالضبط، إن هو ده العقد بتاعك، وإن خلاص هو عقدي خِلص غرفة ك تجارية وكلّ حاجة، وإحنا ضبّطنا لك شركة تعمل لك الكشوفات الطبية وكلّ حاجة، والحاجات دي كُلّها هتخلص في خلال أسبوع، عايزينك عندنا بعد 10 أيام، ياه! إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ يعني أنا طبعًا صُدمت كده لوهلة، بس الصراحة يعني خ خدت خدت ساعة كده مصدوم ساعتين، آآ طب أعمل إيه؟ <tsk> طب آآ الناس دي ال الناس اللي في رقبتي دي هاعمل فيهم إيه؟ أنا كده، كده أنا كده، كده، لمّا دخلت الإنترفيو كنت عارف إن أنا هاسافر بس <tsk> ما ما كُنتش عا كُنت عارف إن أنا الموضوع هياخد شهرين، 3 قبل ما قبل ما أسافر، إنّما أنتم أساسا مش معبّرينّي بقى لكم 5 شهور، فاتضايقت شوية منهم برضه، وفي نفْس الوقت فضلت أفَكّر وحسبت الموضوع في دماغي
آه. approve. بالضبط، أيوه. يعني كان في الأول أصلًا في إحساس إن أنت متضايق علشان هُم ركنوك فترة كبيرة؟
أنا أنا كنت عارف هُم راكنينّي ليه و أو كنت مقدّر هُم راكنينّي ليه، هُم في كلّ الشركات في البلاد يعني في البلاد الخليجية وكده بي بيكون عندهم نظام ال <tsk> نظام البلدية، أو نظام كده إن لازم يبقى في موظّفين من نفْس البلد، ما يُعادل عدد موظّفين مُعيّن من الأجانب. دي حاجة عندهم ف
إمم. ليه؟ آه. آه، بالضبط إن هو ي يشغّلوا أهل البلد نفْسها يعني الأول، هُم ليهم الأولوية. آه.
آه، لأ يشَغّلوا أهل الب لأ هو أنت عا مثلًا عايز تجيب مهندس مصري مثلًا، لازم تشَغّل قُدّامه مثلًا ان اتنين موظّفين خلايجة أو من نفْس البلد في في في أي وظايف، فهُم كان عندهم عجز في الحِتّة دي، بالضبط، نسبة وتناسب، أنا كنت عارف بس ما كنت كنت ما كنتش متخيّل إن الموضوع هييجي يالّا بينا بسرعة، وفي نفْس الوقت أنا ليَّ صحاب كتير أوي في الشركة دي ف ففضِلت أسألهم، وفي نفْس الوقت الع العقد كان عاجبني أوي الصراحة وأنا كنت عِرفت أتفاوض عليه في المقابلة، <tsk> فكلّ ده خ آه وشايفها فرصة كويسة آه، ده حقيقي، ده حقيقي، فعشان كده خدت أول 24 ساعة كده من الإنترفيو، <tsk> أفكّر و و وأدوّرها في دماغي <tsk> و وأشوف اللي ليَّ واللي عليَّ والحاجات دي كَلّها
آه. آه نسبة وتناسب يعني آه، عايزين 2 ل1، إمم، إمم. كُنت شايفها فرصة كويسة، فما قِدرتِش يعني إن أنت تتجنب ال آه.
لحد ما في الآخر صلّيت إستخارة وتوكّلت على الله ورُحت على طول.
طب كويس خالص، بس الفكرة إن في اللحظات اللي زي دي، هل بقى بتاخد رأي حد والّا بتعمل إيه؟ يعني إز بتفكّر مع نفْسك والّا بتاخد رأي حد، بتتصرّف إزاي في اللحظات اللي زي دي؟ ح لحظات مفاجأة دي، تغيير مفاجئ.

آآ، ب طبعًا، طبعًا باخد رأي والدي ووالدتي وباقول لهم، وفي نفس الوقت باستشير الناس القريبين منّي أ يا جماعة الوضع دلوقتي جاي لي فرصة كذا كذا وكويسة أعمل فيها إيه؟ أنا الصراحة برضه باكون باكون قريّب أو مرتاح من حاجة من الح من حاجة معيّنة، يعني باكون مرتاح إذا كنت أنا عايز أسافر والّا مش عايز أسافر، باكون مرتاح نفسيًا للحاجة اللي أنا عايزها، باكون مرتاح نفسيًا أو مش و أو مش
آه، يعني راحتك النفسية أهَم حاجة إن أنت تبقى مرتاح للمشوار اللي أنت رايحه ده، إمم.
أيوه أنا أنت عندك حق بس أنا كان مَغزى كلامي إن أنا باكون رايح اسأل عشان وجْه الإستشارة بس أنا من جوايا عارف أنا عايز إيه.
إمم. آه، يعني أنت بس عايز اللي يأكد لك إن أنت وجهة نظرك صح.
يعني باكون صلّيت استخارة. أيوه باكون كده عايز اللي يأكد لي، وفي نفس الوقت لو حد ما أكدليش عادي، لو خالفني عادي لأ، لو خالفني عادي على فكرة باتقبّل الموضوع، بس أنا إحنا كده، كده كلّنا عارفين ظروف البلد وفي نفس الوقت عارفين ظروف الحياة، وعارفين إن فكرة السفر أو الهجرة أيًا كانت بادام لبلد كويسة هتبقى إيجابية هتبقى كويسة فكل الناس عارفة كده. فما فيش حد هيعترض معاك، حتى لو حد اعترض معاك هيقول لك: "يا عم بلدك أولى، و وأنت هنا عايش كويس وِسط عيالك، والغربة ليها تمَن." كل ده كل دي معلومات كل الناس عارفاها. لكن
طب ولو خالفك بتفكّر إزاي؟ إمم. إمم.
السفر فرصة نجاح وفرصة تقوية للCV ولحاجات كتير جدًا في شغلك أنت مش هتعملها هنا في مصر. يعني السنة في أي بلد برّا بتكون ب5 سنين هنا. أنا آسف ال على آسف أنا أنا أ بالضبط يعني بالضبط سنة في دولة خليجية في مجالك كإنّك قعدت 5 سنين في مصر، سنتين كإنّك قعدت 10 سنين، تلات، أربع سنين كإنّك هنا بقيت مدير شركة جامد جدًا وأد لو ما ال ترجع مصر هتقدر تلاغي بو تلاقي position بفلوس كويسة.
فاهمك آه. يعني ت إمم، فهي بالنسبة لك فرصة ما تتعوضش اللي هو أنت آه. آه، طب

<chuckles> اللي هو بقى رجعوني البيت بقى خلاص. إمم.
ال قُل قُلت يا جماعة كفاية كده أنا عملت اللي عليّا، وركبت الطيارة وكلت الرز بلبن في الطيارة روحوني. <giggles>
<chuckles>
فده اللي كنت حاسه ساعتها أول ما آآ، آه، يا باشا ركبت الطيارة وصوّرت الطيارة، خلاص أنا ماشي. أنا كده خلاص ر ودّوني بلادي. <laughs> فلأ، طبعًا ما عملتش كده، اتصدمت في المطار. خدت كده حوالي ساعتين 3 مصدوم لحد ما خرجت برّا ولاقيت في عربية مستنياني، حلوة وكويسة، والسواق هندي و ومعاهم واحد مصري صحبي مستنيني. يعني كان بيستقبلني وكده وبيستقبلوني بحفاوة، ففرحت الصراحة وحسّيت إن الموضوع ليه قيمة شوية، وإن أنا فعلًا هُم مقيمينني وكاتبين لي ورقة مكتوب عليها المهندس فُلان الفُلاني عشان لو ما كنتش خدت بالي ومستنينّي و ورُحنا بعدها. يعني
ال آه، خدت الexperience اللي أنت عايزها أو الخبرة بتاعة السفر اللي عايزها. آه. كان يعني صَعب عليك في الأول آه. إمم. إمم. هو مستني أع يعني عطوك تجربة كده تخلّيك تكسر ال ال الخوف أو ال أو الحنين اللي أنت رايح بيه أصلًا، أنت رايح مُغترب فهُم وحاولوا ييسروا لك الأمر عليك، ييسروا الأمر عليك يعني يسهلوها عليك يعني.
آه، آآ بالضبط، الاستقبال بتاحهم الصراحة كان كويس، فأنا هديت. يعني أصل الاستقبال لمّا كان كويس، أنا هديت والدنيا مشيت معايا كويس وخدت كده كام يوم الدنيا هادية و
إمم، كويس آه. آه، عدّيت ما هي الفكرة هنا أول فترة بقى ،عدّيت ازاي أول فترة؟ كان إيه اللي بيحصل؟ آه.
لأ، أول فترة كان أول فترة كان أول فترة كانت صعبة، أول فترة كانت صعبة وعبارة عن وِحدة. ب بتكلم أهلك بت يا دوب أنت عندك نت وكل حاجة وبتكلم أهلك لكن أنت مش مقتنع بالفكرة نفسها، مش مقتنع بالفكرة اللي هي آآ، إن أنت لوحدك خلاص، إن أنت أهلك مش هتشوفهم على طول، إن أنت مش متابع ال <tsk> مش متابع ال مش متابع القصة، مش متابع الحكاية، مش عارف تشوف أهلك زي الأول، مش قدّامك. بقيت بعد ما تكوف بعد ما كنت بتشوف عيالك كل يوم وهُم قدّام عينيك لأ، بقيت تشوفهم كاميرا وفيديو. <tsk> يا جماعة إحنا كنّا بنشوف الحاجة دي في الأفلام، إحنا كنّا بنشوف
إمم. آه، يعني اللي هو آآ، الموضوع تحوّل من من لحم ودم لل لحاجة صورة، شاشة بقى. أنت مش مش قادرة تحس بيهم أصلًا. إمم.
آه، فهي بالضبط، <chuckles> يعني زي كده زي ما بيقولوا flesh and blood في الأفلام الأجنبي. بقيت خلاص <chuckles> يعني أخرك فيديو فيديو كول. إنّك تشوفهم بيتحركوا قدّامك آآ، فيا جماعة ال اللي أنتم بتقولوه ده أنا كنت اللي أنتم بتتكلموا عنّه ده أنا ب كنت باعيشه ف كنت باشوفه في الأفلام أنا دلوقتي عايشه حقيقة آآ
آه. إمم، طب، وكان إيه اللي بيهوّن عليك في اللحظات اللي زي دي؟